Ừm, mình thì, ừm, mình mình nghĩ là mình thuần thuần đơn thuần lắm bạn, mình mình muốn chia sẻ tới mọi người, ờ, cái việc là hiệu hiệu quả của việc chăm sóc da bằng tùy các loại da khác nhau, mà sẽ có những cái chất nào nó phù hợp. Tức là mình đã tự tìm hiểu mình thử nghiệm trên chính bản thân mình, và mình thấy được có hiệu quả thành công, thì mình thật ra mình muốn là làm như vậy để chia sẻ tới mọi người những cái những cái mà mình biết á. Tại vì xung quanh vòng tròn bạn bè của mình, mình cũng đã dần như là hướng dẫn á, chỉ cho mọi người rất là nhiều, giống như mình có một số bạn da khô thì mình chỉ mấy bạn xài sản phẩm gì, da nhờn thì xài sản phẩm gì, mụn thì cần phải làm như thế nào, ví dụ vậy. Rồi về trang điểm cũng vậy nữa, mình biết cái cách làm sao để đánh khối nè, rồi, ờ, trang điểm theo công phong cách Trung, Douyin hay là trang điểm theo phong cách Hàn, đó, nó là mình biết rất là nhiều phong cách, đúng rồi, hay là trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, đúng rồi. Tức là mình vu là vẫn cu vẫn có tư vấn cho bạn bè của mình là, ừ, bạn hợp với cái kiểu này bạn nên làm vậy nè, đánh mắt như thế này, đánh, a, đánh nền như thế này, kiểu, kiểu vậy, rồi người khác tức là mình mình nghĩ là mình có cái khiếu thẩm mỹ, và mình muốn lan tỏa cái điều này đến mọi người thông qua cái cái trang của mình, thông qua cái kênh của mình. À, nhưng mà ba mẹ mình nói mình viển vông, ba mẹ mình nói mình là chỉ mới có trong vòng tròn bạn bè.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. À, phong cách Nhật Hàn này kia, đúng hông? Hay Mỹ này kia, đúng hông? Ờ. Ờ. <chuckles> Đúng rồi. À, có cái năng khiếu đó. Ừm. Mình hiểu. <laughs>
Kiểu được, ờ, vài chục người vậy thôi là đã nghĩ là thành công rồi đó hả, là đã nghĩ như vậy là làm kênh được rồi đó hả, rồi, rồi, rồi, rồi thu nhập hông có thì như thế nào, à, bây giờ rất là nhiều người làm như vậy này kia. Nên là cái xong cái mình buồn quá, mình thấy ba mẹ mình, ừm, giống như là đúng rồi, phản đối quá quá trời luôn, nên là mình thì mình vẫn muốn thử, nói thật là mình vẫn muốn thử nếu mà hông được thì thì thì mình sẽ, ờ, suy thay đổi, nhưng mà, ừm, ba mẹ mình là chưa chưa chưa th cho thử luôn.
<chuckles> À. Đúng rồi. Ừm, ừm. Cũng hông biết sao, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm, à, chưa có mở lòng và và cởi mở cái tâm trí trong cái việc là đón nhận là bạn muốn theo đuổi cái đam mê về cái việc mà chăm sóc dưỡng da đó, ha. Nhưng mà nãy giờ bạn chia sẻ á, thì mình thấy á, có vẻ như là bạn á, t tìm thấy cái niềm vui không chỉ là trong cái việc mà tìm hiểu những cái kiến thức về những cái sản phẩm đâu, mà nó còn tới từ cái việc là bạn, kiểu giống như là, bạn muốn, ơ, chia sẻ những cái kiến thức của mình, đúng hông? Và bạn cảm thấy là bạn có khả năng giúp đỡ mọi người á, ờ, thì, ờ, hông biết là bạn đã, kiểu giống như là, bạn đã chia sẻ cái điều đó với bố mẹ chưa, là bạn nói là nó hông chỉ đơn thuần là bạn chỉ, ơ, làm YouTuber rồi nói chuyện về cái máy, nói chuyện trong cái máy cho mọi người ở trên mạng này kia, mà là bạn còn chia sẻ cái kiến thức của mình và bạn còn giúp ích cho những cái người trẻ, rồi những cái, ơ, người mà đang, ờ, muốn có cái nhu cầu làm đẹp nữa, bạn có từng giao tiếp điều đó với bố mẹ để mà bố mẹ có thể hiểu mình hơn chưa?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm.

Ừm, bạn ơi, hiện tại thì mình mới ra trường á bạn và mình đang, a, có một cái định hướng là mình muốn đi theo cái ngành là, ờ, đam mê của mình á là làm, à, YouTuber. Kiểu như là, mình muốn làm về một cái trang mà chuyên, a, review, gọi là, ừm, nói về những cái sản phẩm, ơ, chăm sóc da nè và trang điểm tại vì mình rất là thích cái này. Ờ, tức là mình đã là mình mình, gọi là, mình đam mê cái này từ từ từ lâu rồi bạn, tầm mà hồi mà mình là sinh viên á. Mình đi học á là mình đã rất là thích trang chăm sóc da và trang điểm nên là mình có rất là nhiều sản phẩm, nói chung là mình sử dụng rất là nhiều. Cũng như là mình nghĩ là mình cũng có một chút kiến thức á, tại vì mình cũng có tìm hiểu về các cái chất dưỡng da, chất này chất kia đó bạn, chất, ờ, làm trắng da, ư, thì rồi chất d dưỡng ẩm là chất gì á. Mà bạn biết hông, ba mẹ mình á thì nghe mình lúc mà nghe mình nói vậy á, là ba mẹ mình phản đối liền bạn, kiểu, ba mẹ nói, a, cái nghề nghiệp gì mà nó hông rõ ràng vậy, nghe nó bị, à, lông bông. Ba mẹ nói mình là lông bông hổng có, à, bị ảo á, hông có thực tế, nói là tự nhiên cái mình tự nhiên đi lên mạng rồi quay video nói chuyện, rồi nói mình là muốn làm mấy đứa trên mạng, xong rồi mình lúc mà mình, kiểu, mình
Ừm, ừm. À. À, YouTube. Ừm. A, à, cũng hay. Ừm. Ừm, mình hiểu. À. Ừm. Ừm hứm, sao bạn? Ồ. <chuckles> À. Không có định hướng cụ thể ha. Ờ.
mình hông biết sao nữa nhưng mà mình nghĩ là cũng chắc cũng một phần là do khác biệt thế hệ nên ba mẹ hông hiểu được, thực ra cái nghề này bây giờ rất phổ biến mà và cũng kiếm ra được tiền. Tức là ba mẹ mình á thì cho mình đi du học thành ra là muốn mình á là phải làm cái công việc nào đó mà nó, gọi là, nó có địa vị xã hội á bạn, kiểu vậy á. Ba mẹ quan điểm như vậy và đúng rồi.
Ừm, đúng rồi. Chính xác nha. À, kiểu như là, danh tiếng cao rồi, ờ, gọi là ông này bà nọ một tí xíu, đúng hông? Nói ch <chuckles>
Đúng rồi, tức là vô văn phòng làm, nói chung là ít nhất phải vô văn phòng làm, ăn mặc là lướt chứ hông phải là ngồi ở nhà bật cái máy lên rồi ngồi nói chuyện. Ba mẹ nói là ừ, đó nên là bây giờ mình cũng hông biết sao nữa bạn, bạn có lời khuyên nào cho mình hông?
Ừm. Ờ, rồi nói chuyện trong cái điện thoại, đúng hông? Ờ.